Ừm. Đó, mình thấy cũng rất là hay. Đó, tại vì là hiện tại là trong trong cuộc sống bây giờ ai cũng bị cuốn theo công việc ấy. Rồi mỗi người lại có hết một việc này rồi đến hạn ừm, nhiều việc chứ không chỉ là, kiểu, làm đúng một công việc thôi. Mà nếu mà không có những cái thói quen như bạn chia sẻ thì thực sự là bản thân khi mà về nhà sẽ không muốn làm gì nữa, rồi cơ thể lúc đấy nó cũng sẽ rệu rã, rồi tâm trí cũng như vậy ấy, nó sẽ không đúng rồi, mất động lực luôn và cũng có thể là, gọi là, không không hoàn thành được công việc tốt và cũng cực kỳ là, gọi là, gì nhỉ?
Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, mất động lực đó. Ừm.
thiếu cái sự tự tin ấy, trong cái cái công việc của mình cũng như là trong cuộc sống của mình. Đó, thế thì đúng rồi, đúng rồi, nó liên quan đến bản thân rất là nhiều. Ừm, có bao giờ bạn nghĩ đến việc là xỉa giả dụ như là, nếu mà bạn, kiểu, bỏ cái thói quen này đi ấy, thì bạn thấy cuộc sống của mình nó sẽ khác như thế nào không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Thiếu tự tin về bản thân đấy. Ừm. Ừm. Ờ, mình thì mình nghĩ rằng là có đôi lúc nha. Thì mình hông có thời gian nhiều á, thì mình cũng bỏ. Có một khoảng thời gian thì mình bỏ đi tầm 2-3 tháng, vì cái công việc của mình khá là bận rộn á, thì mình cảm thấy là khi mà mình bỏ một giai đoạn như vậy á, thì à, sau đó mình lại quay về với cái tình trạng là mình khó ngủ. Vì trước đây khi mà mình tập phương pháp thiền định này á, thì nó giúp cho mình ngủ khá là dễ và ngủ ngon, vì mình là một người cũng dễ bị mất ngủ á bạn. Rồi sau đó là mình bẵng một thời gian mình không a, à, tập nó nữa thì mình cảm thấy mình quay về lại cái trạng thái là mình bị mất ngủ lại hoặc là ngủ nó không sâu. Sau đó thì mình nghĩ rằng là à, mình mình vẫn phải tiếp tục. Tại vì nó đang rất là hiệu quả với mình. Ờ, cho nên là mình vẫn phải tiếp tục mình tập luyện nó đó bạn.
Ồ. Ừm. Ừm, tốt quá trời. Ồ. Ừm. Ừm, đúng á. Ừm, đúng rồi. Đó, thế thì cũng có thể nhìn nhận ra là, đúng là cái việc này, đúng là cái thói quen này thực sự là đã thay đổi gần như là thay đổi cuộc đời luôn ấy. Bạn vừa phát triển được đúng rồi, bạn vừa phát triển một công việc mới, bạn vừa trị được chứng mất ngủ của mình, bạn lại còn tạo được ảnh hưởng tốt cho cộng đồng của mình nữa. Thực sự là mình nghĩ là cái việc này nên được nên được nhân rộng ra. Đó, thì bạn mình nghĩ là bạn có thể hoàn toàn trở thành một người truyền cảm hứng ấy, cho cộng đồng xung quanh của mình. Vì là, đấy, chính bạn, bản thân bạn đang cảm thấy thay đổi và mình nghĩ là rất nhiều người xung quanh bạn hiện tại cũng chưa có thói quen tốt đâu. Và họ cũng chưa bắt biết bắt đầu từ đâu ấy, nên mình nghĩ là có thể là nên nhân rộng cái a, cái cái thói quen này ra hơn. Đó ạ, thì, ừm, có bao giờ dạ dạ, bạn cứ nói trước đi ạ.
Ừm. Ừm, đúng rồi, thay đổi khá là nhiều luôn. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. <chuckles> Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ưm. Mình cũng mà mình cũng ừm.